जी, देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो चिड़चिड़ेपन की आपने बात करी, तो वो तो कहीं न कहीं मुझे अपने स्वभाव में महसूस होता था। क्योंकि देखिए, मैं कहूँगा कि क रोज़ाना 9 से 5 च मतलब 10 से 5 बैठकर व्यक्ति एक जैसा ही काम करेगा, वही सारी चीज़ें, कंप्यूटर खोल के, वही सॉफ्टवेयर चला के, वही काम, तो कहीं न कहीं मतलब अगर कितना भी, मैं कहूँगा, अनुशासित व्यक्ति हो, तो कहीं न कहीं प्रभाव तो उस चीज़ का पड़ता है। और खासकर के मेरे दिमाग में तो, देखिए, मैंने जैसा आपको बताया अभी कि बचपन से ये विचार था कि मैं अपनी दिनचर्या का निर्माण खुद करूँ। तो जब भी मैं उस चीज़ के बारे में सोचता था, तो कहीं न कहीं वो जो चिड़चिढ़ापन था, वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा अ, मतलब बढ़ जाता था। और अक्सर, देखिए, जो आपने ये कहा कि परिवार वालों के साथ लड़ाई, तो देखिए, परिवार वालों के साथ तो, मैं कहूँगा, कभी भी मेरी मतलब मुँह मुँह भाषा या लड़ाई नहीं हुई। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे पता है कि परिवार के बिना तो, देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, या जीवन यापन भी नहीं कर सकता, क्योंकि माता-पिता ही देखिए सब कुछ हैं। तो लेकिन ऑफ़िस में अक्सर ऐसी चीज़ होती थी, लड़ाई वाली जो बात आपने बताई। क्योंकि देखिए, अगर मेरा कोई सीनियर है, जो मतलब मैं कहूँ कि मुझसे एक लेवल ही ऊपर है, तो अगर वो कुछ मतलब 1-2 बार वो कुछ अगर बोल रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर वो बार-बार बोलते थे ना, तो मैं उसे क उन्हें साफ-साफ कह देता था, कि मैं आपको एक बार की बात भी बताऊँ कि वो मेरे जो सीनियर थे, वो मुझसे कह रहे थे कि, "ये प्रोजेक्ट ना हमें 2 घंटे में चाहिए।" मैंने कहा, "ठीक है, मिल जाएगा।" तो वो आधे घंटे बाद फिर आए, "ए कितना काम हो गया? और कितना रह रहा है? बचे हुए टाइम में हो भी जायेगा या नहीं?" तो मैंने, देखिए, उनसे कह दिया था कि मगर 2 घंटे हो तो जाने दीजिये पहले <laughs> पूरे। 2 घंटे के बाद आना।" मैं कहा, अब <laughs> मैं कहा, "मैं नहीं बता रहा, कितना हुआ। "तो मतलब काफ़ी सारी ऐसी परिस्थितियाँ रहीं, जहाँ पर देखिए, आज तो मैं मतलब हँसकर बताता हूँ, लेकिन उस दौरान मतलब काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से के प्रभाव थे, क्योंकि जी, एक जो गुस्सा मन में आ जाता है कि जब बार-बार कोई व्यक्ति किसी काम के लिए बोलता है, ख़ासकर के वो अपने परिवार वाला ना हो, तो कहीं न कहीं भड़ास मन में से निकल जाती है, और ख़ासकर के हालाँकि देखिए, मैं फिर, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे बात करता था। तुरंत मैं बाद में मतलब चीज़ों को संभाल भी लेता था। मैं कहता था कि, "मैं अभी काम कर रहा हूँ। ऐसे आप बार-बार आओगे, तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा।" जिससे कहीं न कहीं, उन्हें भी बुरा ना लगे। जी।
ओह! अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। पड़ता है, बिल्कुल। ओह! ये तो अच्छी बात है। जी, जी, जी। अरे! ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> बार-बार, बिल्कुल। जी, जी, जी। ओह! अच्छा। <chuckles> <chuckles> अरे! ये तो है। जी, जी, जी। हाँ, ये तो है। समझ सकता हूँ आपकी बात। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। जी, जी, जी। हाँ, सही है। देखिए, ये आपने सही कहा। कहीं न कहीं, देखिए कि ह्यूमन नेचर ही है, और ये देखिए, कहीं न कहीं सबके साथ जीवन में होता है। तो जैसे आपकी बातों से पता चल रहा है कि कहीं न कहीं, आपको एक ना, काफ़ी एक जो आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आपको कहीं न कहीं पता है, आपने चीज़ों को कैसे संभाला। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे सुझाव ले, कहीं न कहीं कोई व्यक्ति है, जिस जिस स्थिति से आप गुज़रे हैं, जिस जो आपने निर्णय लिए हैं मुश्किल में, अगर किसी और व्यक्ति को ऐसे निर्णय लेना है, तो वो क्या बातों का ध्यान रखने रख सकते हैं, कि जिससे ना, उनको बाद में कहीं न कहीं भविष्य में परेशानी ना हो? अगर आप इसपे थोड़ा कुछ बताना चाहें।

जी, बिल्कुल देखिए मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे उसके कारण रहे और सबसे पहला कारण तो देखिए, मेरे मन में भी ये विचार था कि कहीं न कहीं व्यवसाय में देखिए थोड़ी वो जो होता है ना, अनिश्चितता तो रहती है तो वो कहीं न कहीं मैं नहीं चाहता था कि उस दौरान अगर मैं पैसों का नुकसान उठाता तो कहीं न कहीं परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो जातीं। और दूसरा कारण ये भी था कि देखिए, कहीं न कहीं परिवार की ज़िम्मेदारी भी होती है, उसी दौरान मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हुई थी तो कहीं न कहीं मेरे मन में भी था कि मैं अपने माता-पिता को कम से कम थोड़े-बहुत पैसे कमा के तो दूँ, उससे कहीं न कहीं देखिए मन को भी ख़ुशी मिलती है, जब हम परिवार के लिए कुछ करते हैं। और तीसरी चीज़ देखिए ये भी थी कि कहीं न कहीं एक बात मैं आपको बताऊँ कि एक चीज़ ये होती है ना कि जब तक अगर मान लीजिए जो व्यक्ति व्यवसाय करता है, तो शायद व्यवसाय खड़ा करने में देखिए लगभग 5-6 साल कम से कम लग जाते हैं एक अच्छे स्तर पर पहुँच जाने में। तो लेकिन नौकरी में क्या है शुरुआती महीने से ही तनख़्वाह आने लगती है तो स्टाइल भी थोड़ा-थोड़ा प्रभावित होता है, वो बाइक ले लेता है, गाड़ी ले लेता है या फिर घर ले लेता है। भले ही तनख़्वाह 40-50,000 हो। वो अलग बात है कि कर्ज़े पे लेता है, लेकिन मतलब स्टेटस पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों से कहीं न कहीं मेरे माता-पिता ने मुझे ये बत बात भी बताई कि, "हम समझ रहे हैं कि तेरी व्यवसाय की इच्छा है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में तुम्हें नौकरी करनी चाहिए सबसे पहले तो तुम्हें अनुभव मिलेगा।" और उसके अलावा एक चीज़ ये भी उन्होंने बोली कि, "अगर तू नौकरी नहीं करेगा ना शुरुआती दौर में, तो तेरी शादी होना थोड़ी सी कठिन हो जाएगी।" क्योंकि स हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अ, वो जिस भी घर में अपनी देखिए लड़की के लिए लड़का देखे तो कहीं न कहीं सभी चाहते हैं कि एक जॉब सिक्योर हो, सिक्योरिटी वाली नौकरी सब चाहते हैं और कहीं न कहीं व्यवसाय क तो मतलब मैं कहूँगा जब चल जाए तब तो देखिए, सब मैं कहूँगा शादी करने के लिए तैयार हो जाएँगे, लेकिन उससे पहले का जो दौर है उसमें मतलब समस्या बढ़ सकती है। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें रहीं जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं मैं वो जोखिम नहीं ले पाया उस दौरान।
बिल्कुल, बिल्कुल। ख़राब हो सकती थी, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल। जी, जी, जी। अरे, अरे! <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये तो है, बिल्कुल। <chuckles> जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए कहीं न कहीं तो जैसे ठीक है, कुछ आपने भी हर एक चीज़ को ख़्याल में रखते हुए अपने-अपने दृष्टिकोण से आपने कहीं न कहीं एक फ़ैसला लिया कि आप नौकरी को ज़्यादा नौकरी ही करेंगे। तो अब आपको कैसा लगता है कि आप मतलब आपको कहीं न कहीं अब आपको ऐसा लगता है कि आपने वो सही निर्णय लिया था या आपको लगता है कि नहीं मैं अपना जो बिज़नेस है, कहीं न कहीं उसको कर सकता था। अगर अब आज आप बताना चाहें कि आपका वो एक निर्णय सही था, गलत था अगर आप इसपे थोड़ा कुछ बताना चाहें?